À, đó, thì, à
Đó thì, ờ, thì theo trường hợp của mình, á, bản thân của mình thì mình mình hay bị, a, kiểu, giống như là
thì mình nghĩ là cái À, há.
ép bản thân quá thì mình chỉ có thấy lúc đó là mình cảm thấy hơi không muốn đi tập thể dục nữa tại vì làm nhiều thứ trong một tuần quá, ừm.
Mình hiểu. À, há. À, quá là mệt mỏi, đúng hông? Còn mình thì, kiểu, giống như là sao ta? Mình, à, mình thì, à, mình sẽ nghiêng về sức khỏe hơn, kiểu, giống như là, mình sẽ ăn uống thoải mái và mình tập thể dục, ờ, kiểu, ơ, không phải là tập thể dục với mục đích giảm cân, mà mình tập thể dục với mục đích là làm s cho cơ thể khỏe hơn.
Đúng rồi, với lại ăn á. Ờ, OK, OK. Ờ, OK, OK, OK. Thì thì, ờ, mình nghĩ là mục đích của mỗi người cũng mỗi khác nhau á, ừm, ừm
Đồng ý, ừm, nhưng mà bạn có nghĩ là khi mà bạn tập thể dục như vậy thì nó, kiểu, giống như là không phải giảm cân đâu, nhưng mà, kiểu, giống như là, à, cái tinh thần của bạn, á, <laughs> ép tăng ca ép cần hả? Thì t <chuckles> OK, OK. Nhưng mà, à, bây giờ bỏ qua cái việc ép cân, giảm cân đi, bỏ qua cái chuyện về cân nặng đi, thì bạn nghĩ đi, bạn ngoài cái việc đó ra bạn nghĩ, á, nếu mà tập thể dục nó sẽ cải thiện tinh thần của bạn tốt hơn hông? Nhiều hơn hông?
Việc Ép cân. <laughs> Ờ, mình nghĩ là ép cân chứ chưa có giảm cân bây giờ mình đang, kiểu, ép xuống thôi. Mình nghĩ là nếu mà tập thể dục trong một khoảng thời gian dài mà cố định, á, thì nó đương nhiên sức khỏe của mình nó sẽ đi lên à, mà còn hông có bị thêm bệnh này nọ nữa, mà còn sức khỏe còn được dẻo dai nữa chứ.
Ừm. Đồng ý. Rõ ràng luôn. Đồng ý, và bạn, a, không biết bạn có để ý hông? Và mình thấy á nha, những người mà thường xuyên mà làm việc văn phòng và nh mà nọ họ đam mê tập thể dục ấy, kiểu, giống như là, mình sẽ luôn thấy một cái nguồn năng lượng dồi dào từ họ, bạn có cảm giác như vậy hông?
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Làm việc văn phòng hả bạn?
Kiểu, giống, ơ, giống như là, người dân văn phòng hoặc là những cái người khác đi, nói chung là dân nào cũng vậy đi, nhưng mà, kiểu, giống như là, họ có tập thể dục thể thao á là bạn sẽ có cảm giác khi mà tiếp tiếp xúc với họ là họ luôn có một cái nguồn năng lượng dồi dào hông?
Ờ. Ờ, cái này thì mình đồng ý tại, kiểu, giống như là, có một ngày mới bắt đầu suôn sẻ rồi đi tập thể dục hoặc là sao đó thì nói chung là bạn, kiểu, tập thể dục giúp giảm căng thẳng này nọ á, nên khi mà tiếp xúc với người khác thì mình cũng thấy người ta có cái, ơ, <tsk> bệnh nói sao ta, kiểu, giống như, có một nguồn năng lượng giống như bạn nói vậy đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, kiểu, cái tinh thần họ rất là sảng khoái và, kiểu, giống như là, khi mà bạn làm việc với những cái người đó đó, kiểu, giống như là, cái nguồn năng lượng luôn, á, nó vô cùng tận, ờ, kiểu, giống như là không thấy họ mệt mỏi luôn á.
Ờ. Người ta lây qua cho mình ha, ừm. Đúng rồi, kiểu, giống như, ờm, <tsk> ờ, có nói rồi ta, có nói, kiểu, giống như là
Ừm.